Olha, eu acho que influencia bastante, sabe? Porque, por exemplo, eu desde pequena, eu cresci num ambiente que a minha mãe, ela gostava muito, por exemplo, de ouvir DVD pra limpar a casa, né. E aí, ela tinha assim aham, ela tinha vários DVDs de bandas que ela gostava. Então eu cresci ouvindo aquilo e ajudando ela a limpar a casa. E aí, e eu fui começando a gostar também, né, porque de tanto eu ouvir aquilo, e era assim, quando eu aham, porque era eu era criança então aquilo eu só ouvia realmente o que me colocavam pra ouvir, né. E e eu lembro que era muito Ivete Sangalo e Roupa Nova. <laughs>
Ah que legal! Aham. Ai que legal! Claro, você vai gosto né? Sim. Sim, sim. Uhum. Ah. <laughs> Música bem alegre, né?
Aham, e eu amava muito. A minha mãe tinha aquele DVD da Ivete Sangalo no Maracanã, e nossa, eu crescia tão feliz ouvindo aquilo e até limpar a casa era uma coisa divertida, né, porque eu sabia que eu ia ouvir a Ivete Sangalo. Porque a minha mãe
Bem alto astral. Ah sim. É, eu imagino. Claro e é tem uma vibe toda de alegria, né, e de bom as de bom humor, de bom astral e nossa, deve
Aham. Exato. E aí eu ficava feliz até de limpar a casa porque eu sabia que eu ia ouvir Ivete Sangalo. Porque minha mãe ela não
Claro, claro. Você acabava associando a música à um momento feliz, né? E aquilo acabou se tornando, hã, uma coisa que muitas pessoas veem como obrigação aquilo acabou se tornando uma diversão pra você, né?
Exatamente. Porque minha mãe só colocava aquelas músicas realmente quando era pra limpar a casa, né, então eu ouvia assim, Ivete Sangalo, eu ficava muito animada, muito feliz, aí eu ficava: "Poeira, levantou poeira" enquanto literalmente levantava a poeira em casa, então assim era muito legal, sabe. Virou realmente uma atividade divertida. E aí também tinham outros DVDs que às vezes ela colocava também, porque às vezes a gente demorava mais do que o o DVD da Ivete Sangalo, porque minha casa era grande, né. Então às vezes ela colocava, por exemplo, Laura Pausini, que é uma cantora acho que italiana, não sei. E assim, nunca na minha vida que eu ia ouvir uma é um cantora italiana por experiência própria, sabe? Também nem sei da onde
Pra limpar a casa. <humming> Poe levanta a poeira ali. <chuckles> Muito bom, muito bom. Aham. Aham. Ah, legal. Sim. Sim, você não ia acordar e pensar, "Ah meu Deus, vou vou escutar uma artista italiana aqui." de de de iniciativa própria.
Exatamente.